ใช่ แล้วถึงว่าสรุปว่า เราเรียนเยอะกว่าเขาอะ เยอะกว่าต่างชาติ อะเนาะ แต่ระบบการศึกษาเราก็ยัง ยังไม่ได้ไปเท่าเขาอีกอะ ทั้ง ๆ ที่เราเรียนเยอะกว่า แสดงว่ามันต้องมีปัญหาอะไรสักอย่าง ในกรณีแนวคิดอันเนี้ยเขาน่าจะแบบลองนำของต่างประเทศอะ มาลองปรับใช้ดูบ้าง อาจจะค่อย ๆ เปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนปุ๊บปั๊บก็ได้ อืม คิดว่าน่าจะได้ แบบ ได้เห็นการเปลี่ยนแปลง
อ๋อ ค่ะ อืม อืม อืม โอ๊ย ใช่ ใช่เลยค่ะ โอ้ จริงค่ะ อืม มาลองปรับใช้ ใช่ อือ ๆ อืม ใช่เลย เห็นด้วยค่ะ โอ้ ยังไง ช่วยให้แบบ ใช่ ช่วยแบบนักศึกษา นักเรียนน่าจะมีความสุขกับการเรียนมากยิ่งขึ้นเนาะ
ใช่ครับ อ๋อ ยังไงวันนี้ก็ ขอบคุณมากนะครับที่ได้มาแชร์เนาะ เดี๋ยวยังไงวันหลัง มี โอกาสมาคุยกันใหม่ สวัสดีครับ